Ờ, ít, rất là ít, rất là ít. Thật ra thì nếu mà ở trong thành phố ấy, ở trong khu dân cư ấy thì bạn có thể xây được. Nhưng mà ra khỏi khu dân cư là ví dụ trên đường đi cung đèo Mã Pí Lèng chẳng hạn là bạn không được xây. Đấy.
Ít hả? Ừm. Ừm. Đồng ý. À. Là, kiểu, giống như là, họ cũng có, sao ta
Có một số nhà là bị dỡ rồi, có một số nhà là bị dỡ đi ấy. <chuckles>
À, ra là vậy. Ôi.
Đấy, họ muốn bảo bảo bảo bảo tồn thiên nhiên các thứ. Coi như một số một số cái resort họ xây nhà rất là đẹp nhưng v vẫn bị đóng cửa, đầu tư rất nhiều tiền vào.
Ờ. Đồng ý, đồng ý. Nhưng mà, kiểu, giống như là, chính phủ Hà Giang, kiểu, giống như là, cũng muốn bảo vệ, sao ta, cái di sản thiên nhiên của vùng Hà Giang, phải hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, đấy. Họ họ cũng không muốn lập lại cái cái cái lỗi lầm của s bên Sa Pa.
Ừm. Rõ ràng bên Sa Pa bây giờ là khi mà mình lên thực sự là bê tông, cốt thép quá trời nhiều luôn. Ờ, mà, kiểu, giống như là, sao ta, hồi lúc mà mình lên á là, kiểu, giống như là, đang ngày ngày đêm xây dựng luôn á là không ngừng nghỉ luôn á, cho nên là mình thấy cảm giác là Sa Pa nó nó
Đấy, đấy. Rất là công nghiệp. <laughs> Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thì là rất là áp lực, nhưng lên Hà Giang rất là thoải mái. Chưa kể là người dân ở đây người ta rất là rất là nhiều quyền lợi.
Đồng ý. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. À.
Đấy, đấy, đấy. Bây giờ bạn bạn muốn mở một cái, kiểu là, homestay, đúng không? Thì bạn sẽ được miễn thuế chẳng hạn. Đấy, người người ta sẽ cho bạn người ta cho bạn vay tiền không lãi suất để bạn mở một cái homestay. Ví dụ như thế.
Đó, à há. Ừm. À. Nhưng mà chỉ là người dân ở khu vực đó thôi, phải hông?
Đúng rồi, người dân bản địa. Đấy. Kê kể cả người Kinh ở bản địa vẫn vẫn không vấn đề gì cả.
Ờ, nhưng mà nếu mà người, ờ, người ở vùng khác tới đầu tư là hổng được hả?
Về vùng khác đi đầu tư thì một là phải là bạn là dân ở đây, hai là bạn có vợ có chồng hoặc là hộ khẩu ở đây.
Ừm. À, có nghĩa là sao ta?
Bạn chuyển khẩu lên đây, bạn thành dân Hà Giang thì mới được, còn là bạn không phải dân Hà Giang người ta sẽ không khuyến khích, thực rất là nhiều vấn đề.
À, cũng cũng khá là ô kê ha. Nhưng mà tại vì chính sách của cái tỉnh khá là ô kê, tại vì như vậy là nó đảm bảo thứ nhất là Hà Giang nó giữ được cái phong tục tập quán, thứ hai là, kiểu, giống như là, cái tiền á là nó được đổ về cho người dân Hà Giang luôn, chứ ừm. Cho nên là mình thấy cái cái việc đó khá là hay đó, nhưng mà, kiểu, nghe bạn nói xong thì mình cảm giác là không biết là cái cái dãy phố cổ á, nó còn hông nhỉ?
Đấy, đấy, đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Người bản địa, đúng rồi, đấy, đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yên tâm hơn. À, cảm giác như nào nhỉ? À, cái dãy phố cổ thì là hơi tiếc là cái lúc, ờ, ở Hà Giang mới nổi ấy thì là chính quyền người ta chưa được phân hóa rõ ràng, người ta chưa được quyền quyền quyền lợi quyền lợi rõ ràng à, cấp quyền rõ ràng ấy, thành ra là người dân lúc đấy thích làm gì làm thôi, đất nhà người ta mà, đúng không? Đấy, nhưng bây giờ là thành thành ra người ta ph dãy phố cổ ấy người ta đập gần hết rồi, còn đúng 2 nhà.
Ừm. Đồng ý. Ừm. Ừm. À. À, có Ôi trời! Nghe đau lòng quá ha.
Và 2 cái nhà đấy, và 2 cái nhà đấy thì là bây giờ là được bất di bất dịch rồi, không được đập nữa rồi. <chuckles> Đấy, nhưng mà nếu bạn đi qua cái dãy phố cổ một tí thôi ấy, thì là sẽ vẫn còn rất là nhiều nhà như thế.
À, đúng, đúng rồi, hồi lúc mình tới đó nha là Mình, à, mình

Hello, xin chào bạn.
Hello. Hê nhô, hê nhô. Xin chào bạn nha. Thì không biết bạn có thích đi du lịch không nhỉ?
Thì Rõ ràng, nói chung là, đi du lịch á là ai cũng có cái sở thích đó, phải hông? Và mình cũng vậy, mình có đam mê với du lịch nhiều dữ lắm luôn, còn bạn thì sao? Ừm.
À. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình cũng thế, mình wow. Uầy, nhiều lắm luôn. Mình thì là lúc đầu mình cũng không đam mê du lịch mấy đâu, bởi vì mình ít được đi du lịch ấy. Nhưng mà sau đấy thì là mình làm trong ngành du lịch mình cũng bắt đầu đam mê du lịch. <laughs> Đấy.
Ừm. À. À, ra là vậy ha. Thì, à, hồi xưa á nha, là mình cũng đi du lịch khá là nhiều và đi đặc biệt là đi du lịch ở Việt Nam á, nói chung là cũng có nhiều cái chỗ
Như nào nhỉ, như nào nhỉ? À. Bạn bạn hay đi những tỉnh nào? Bạn à, nhầm, bạn hay đi những vùng nào nó sẽ hợp lý hơn, kiểu, vùng biển, vùng núi hay là vùng sông?
Ờ. Thật ra là vùng nào mình cũng, a, nói chung là, vùng nào mình chưa đi thì mình đi thôi, cho nên là đa số là mình đều có đi hết là từ biển tới núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc là
À, cũng thích. À. <laughs> Ừ. Thế chắc cũng phải đi hết tất gần như tất cả các tỉnh rồi, đúng không?
À, rõ ràng, gần như vậy, nói chung là, cũng không không phải là, gọi là, hết tất cả nhưng mà cũng hầu như. Đó, còn bạn thì sao? Đi nhiều chưa?
Ừm. Ờ, ờ, cũng nói chung là cái tỉnh nào đặc biệt thì ấy hơn, mình chỉ là mới đi được vài tỉnh thôi, cũng không nhiều. Nói chung là miền Bắc thì mình đi cũng gần hết.
Ừm, ủa, nhưng mà bạn làm trong ngành du lịch mà đi ít vậy?
Ờ, thì là mình làm chuyên cho một bên ờ, một ấy thôi. Mình làm chuyên cho một tỉnh với là một một, hai địa điểm thôi. Đấy, ví dụ như, kiểu, ở Hà Nội là mình hay đi Sea Tour, còn ở Hà Giang thì mình hay đi Hà Giang Loop. Đấy.
À, vậy hả? À. Ờ, ra là vậy. Thì hồi xưa nha, bạn nhắc tới Hà Giang thì hồi xưa mình cũng có đi, ơ, trải nghiệm ở Hà Giang á, nhưng mà hổng biết là bây giờ, ờ
Đúng rồi. À, bạn đi rồi, đúng không? Uầy, thích, thích. <laughs>

À, vậy hả? Hồi xưa là chỉ có cái quán cà phê bằng đất thôi, mấy cái quán kia thì đâu có, bạn.
Ừ. À, thật ra thì là thế thì bạn đến lúc đấy thì là bạn đến cái dãy phố cổ bạn nói là dãy phố cổ cũ, à, phố cổ mới rồi, còn cái dãy phố cổ cũ ấy, là cái từ đoạn, à, đường cái sân tr cái đường to nhá, đi vào cái quán cà phê bằng đất của bạn ấy, ngày xưa đấy toàn là đất thôi. Đấy người ta gọi là phố cổ. Đấy, nhưng mà về từ
Phố cổ. Ờ. Ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phố cổ mà mình đi á là cái phố t cổ toàn bằng đất.
Đấy là phố cổ mới rồi. À, thế thì mấy nhà đấy bây giờ vẫn còn mấy nhà đấy giờ vẫn còn nhưng mà ít ít thôi.
Nhưng mà À, vậy hả? Ủa, nhưng mà nếu như vậy hai cái ph nhà mà bạn nói là cái hai cái hai cái nhà chưa bị phá là cái, à, nhà đó là phố cổ trước đó nữa hả?
Đúng rồi. Một trong nhà đấy là đúng rồi, đấy, thì cái quán cà phê thì cái quán cà phê bạn bảo ấy, bằng đất ấy, quán thì là cái quán đấy là, ừm, b ban đêm là hay có họ ừm, văn nghệ đấy. Thì là quán đấy là một trong một trong hai cái nhà cũ mà không được không được phá nữa rồi.
Ừm. À. Ôi, nghe xịn xò! À! Nhưng mà
Thì ngày trước ấy, cái khu đấy là toàn bằng đất hết thôi. Chỉ bằng đất thôi. Ừ, ừ, không có không có quán cà phê nào đâu.
À, vậy hả? Tại vì á là mình nhớ đó là trước cái à, trước cái quán cà phê đó là giống như là bạn nói là sẽ có một cái sân, có hoặc là có một cái trung tâm chợ gì ha, còn mà đi, ơ, đi vô cái đường mòn đó là đa s đa số là thấy toàn nhà bằng đất không à.
Đúng rồi, đúng rồi, đấy, đấy, đấy. Đúng rồi, đấy, đấy, đấy. À, đúng rồi, xong đi một tí là đến cái đồng, đúng không? Đồng lúa xong là có mấy cái đền, đấy, à, đấy đấy là phố cổ mới rồi. Còn cái phố cổ cũ ừ, thật ra cái cái khu đấy là ngày xưa không gọi là phố cổ đâu. Đấy là gọi là nhà dân bình thường thôi. Còn cái khu mà bạn đi từ đường to đến cái quán cà phê ấy, đấy người ta mới gọi là phố cổ. Và bây giờ không còn cái nhà nào xịn, ờ, không còn cái nhà cổ nào nữa ở đấy rồi.
Đúng rồi, đúng rồi, nó đó. À, phố cổ mới rồi hả? À. À. Ồ! Vậy hả? À, à, ra là vậy. Tại
Đấy, nhưng còn cái còn cái chỗ nhà cổ kia bạn bảo thì là vẫn còn.

Họ thứ nhất là họ tự rời đi và thứ hai họ họ cũng muốn rời đi. Bởi vì là ở trong đấy họ họ không quen xô bồ tấp nập. Người ta thích là sống, ơ, nó yên bình hơn và có người đó đến hỏi mua thì được giá họ bán thôi. Đấy, vì ngày xưa là bạn có muốn bán đất ở trên Đồng Văn ấy, các thứ rất là khó. Đấy. Nhưng bây giờ người ta bây giờ thì là câu chuyện khác rồi, bây giờ thì là kinh tế phát triển rồi thì là ai cũng không muốn bán đất đâu. Bạn muốn mua, tìm đất ở trên đấy hơi khó, nhưng mà cái thời lúc đầu mới thì họ rất là muốn được bán đất, bởi vì họ có thể nhiều lựa chọn hơn.
Ừm. Đồng ý. Ờ. Ờ, ra là vậy. Ừm. À. Ừm. À. Ừm. À, kiểu kiểu giống như là, bán đất là để đi cái vùng khác mua nó rẻ hơn hay sao?
Đúng rồi, thì họ bán đất họ có thể là đi những nơi khác, bởi ờ, đấy, họ có thể là không thích ở Đồng Văn, họ họ đi chuyển đi nơi khác, ư, chuyển đi theo tiếng gọi con tim chẳng hạn, đúng không? Bây giờ là bởi vì ngày xưa nhá, là người dân họ chuyển đất ấy, chuyển nhà ấy là như này, họ là ví dụ nhà nào nhà đất thì không tính không nói nhá, nhưng mà nhà nào là, kiểu, bằng, à
Ừm. Ừm. Đồng ý. Ờ, cũng hợp lý. Ờ. Đồng ý.
nhà gỗ ấy, cái nhà sàn ấy, bạn biết nhà sàn không? Đấy, đấy.
À, nhà g nhà gỗ hình như đắt hơn, phải không?
Đúng rồi. Đấy, thì người ta mà làm nhà sàn ấy, người ta sẽ bê cả cái nhà đấy đi. Người ta tháo hết ra xong người ta mang đi, đấy, nhưng mà để chuyển nhà, chuyển địa điểm d làm rất là khó. <laughs> Xong bạn lam bạn tháo hết ra xong bạn phải chuyển đi xong bạn lắp hết lại. <laughs> Nó rất là phiền. Thì bây giờ có một người họ
Ừm. À! Ôi trời! Ồ, nghe rất là cực khổ ha. Ờ, nhưng mà nếu mà như vậy á thì bạn có nghĩ là khi mà cái người dân ở Đồng Văn người ta chuyển đi gần hết như vậy á thì nó lại mất đi cái bản sắc không? Kiểu giống như là, hồi xưa đi Đồng Văn á là vì phố cổ, vì cái người dân tộc ở trên Đồng Văn, mà bây giờ lên còn thấy bao nhiêu nhà nữa đâu, còn thấy bao nhiêu người nữa đâu?
Ờ. Ừm. Đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra thì là cũng cũng có một phần là nó sẽ mất đi bản bản sắc dân tộc, nhưng mà nó chỉ ở những cái địa điểm lớn thôi. Còn những địa điểm nhỏ thì là nó vẫn giữ được cái nguyên bản sắc dân tộc đấy.
Ừm. À. Đồng ý, nhưng mà
Và chưa kể là chính, ơ, chính quyền ở ở Hà Giang ấy, họ không muốn đi lại cái vết xe đổ cũ của bên Sa Pa. Thành ra là họ rất là hạn chế những người từ tỉnh khác đến để làm ăn ở đây, trừ khi bạn lấy vợ này hoặc bạn có hộ khẩu, bạn thường trú ở đây, bạn mua đất, bạn xây nhà ở đây, thì đồng ý bạn là một người dân Hà Giang rồi, thì người ta sẽ cho bạn đầu tư xây dựng ở đấy.
Ừm. À, đúng. Ừm. À, ra là vậy. Nhưng mà Bạn có thấy là có một cái sự phát triển là người ta đầu tư hông, bê tông cốt thép lên hông?

Ờ, cái thời gian đó mình nhớ là lúc đó mình đi là chỉ có 2 bạn nữ thôi. Mà khi mà mình đi như vậy á thật ra là đi lên cái đường khá là sợ, phải hông? Và không những mà xe tải nè, trời mưa nè, sương mù nè, mà không những vậy ổ ổ gà, ổ vịt mà ở bên còn là một cái vực nữa, rất là kinh dị luôn. Ừm.
À. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn vượt nhau, đúng không? <chuckles> Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tức là nhưng mà cũng nhiều người ấy, họ cũng thích trải nghiệm những cái đấy. Thì bạn lúc lúc lên đấy bạn thấy là có nhiều dân ở đấy không?
Ừm. Đúng, đúng rồi. À, à, cũng còn dân nha, nhưng mà thật sự rất là khó để thuê, à, mấy cái chỗ, a, nhà nghỉ homestay nha, là mình đặt hết, mình tìm kiếm hết, nhưng mà lúc đó mình lên mà mình chưa có chọn, ờ, thuê trước á. Trời ơi, mình mình hai đứa mình còn sợ là hôm đó mình ngủ ở ngoài luôn đó.
Nhiều dân trên đường không? À. Đúng rồi, đúng rồi, vì rất là ít, đúng không? À. Th thế vẫn tìm, thế cuối cùng tìm được không?
Thì, à, rất là may mắn cuối cùng là mình tìm được một cái, a, nhà cổ của một cái người bản địa. Nhưng mà cái nhà cổ đó, kiểu, giống như là, cũng là, sao ta, ờm, cái nhà đã sửa sang lại rồi, nhưng mà cũng sạch đẹp. Ừm, để làm homestay và, kiểu, giống như là, mình năn nỉ á, mình nói, à, giúp mình với, tại vì bây giờ chỉ có 2 cái cô nữ thôi đi thì làm ơn cho hai, a, hai mình hai đứa mình thuê, thì cuối cùng là cái cái cái cái ông chú đó là ổng cho thuê, ổng là một cái nhiếp ảnh gia. À, ổng là người d người dân tộc nhiếp ảnh gia rồi sau đó, à, sao ta, ổng cho thuê, rất là may mắn luôn.
À! Ừ, thích nhỉ. Ừ, thích. Cũng là kinh doanh một tí luôn à? Đúng rồi, kiểu homestay. À. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mà, kiểu, 1 phòng riêng. Ừ, ừ, ừ. Hợp lý, hợp lý. Á, nhiếp ảnh gia! Ồ.